あの、ちょっと相談があって。
はい。
あの私、さ、SNS とかで、なんか購入品 Vlog みたいなのを見た時に、なんかその、多分ね、投稿してる方が同世代だったら、ああなんか買わないと私もね、そういうのを買わないといけないのかなとか、そういう、服とかをなんかファッションにした方がいいのかなみたいな風に結構影響を受けやすくて、で、それでなんか買った方がいいのかなって思うんですけど、まあ高いので、なんかこう、まあでもそれがこう、自分の幸せに結びつくのかなとか、まあ買ってみて、そういう雰囲気にした方が、割とうまくいくのかなみたいな風にちょっと悩むんですよね。うん。なんかそれについて相談ができたらなって思います。
はい。 はい。 うん。 うん。 うんうん。 はい。 うーん。 うんうんうん。 あ、はい、わかりました。ええと、それは結構ファッションとか
うんうん。
お財布とかそういったものですかね、身に着けるもので起こりやすいですか？
うん。 あ、そうですね。なんか最近見たのだと、たまごっちとか。なんかそんたまごっちが可愛いなって思って、その方のね、Vlog を見始めたんですけど。まあ、たまごっちをなんかこう、ま、新しいバージョンがね、結構色々出てるみたいで。で、まあ、それはなんかまあ、ちょっと欲しいなとは思ったんですけど、でその後に色々見てたら、まあ、今日はあの、なんだろ、シャネルでバッグを買いましたみたいな。たりとか、とかあとは「またバッグを買いました、一目惚れ！」みたいな。ま、バックが多くて。
うん。 はい。 うーん。 うんうん。
ま、そうですね、あとカードケースとかをそれにお揃いにしたりとか
うん。
なんか服を買いましたとかそういうのを見てたら、うん、なんか、ブランドバッグとかね、一個は持っとった方がいいのかな、みたいな気持ちなっちゃうんですよね。
ああ、なるほど。いや、あの、お気持ちはすごく分かります。やっぱ SNS って、しかもそういう、あの、いわゆるインフルエンサーさんとかですよね、見てるのって。
うん。 うんうん。 うーん、そうなんですかね。なんか PR とかはね、あんまりしてなくて、割と自己満足のが多いかなっていう印象は受けたんですけど。まあ、今最近そういう境界無いですもんね。
うん。 うんうん。 なるほど、うんうん。 まあ、そうですね。ま、でも SNS ってやっぱりみんなこう、何て言うのかな、見栄えの良いものをアップしたり、ま、やっぱりあの、キラキラした部分とか、人に可愛いって思ってもらえるところをアップするものだと思うので、そういうものを見て魅力的に感じたり、私も欲しいって思う気持ちはほんとにあの、ふごく普通のことと言うか。なんか私ってなんか影響されやすいのかなっておっしゃってましたけど、なんかそんなに、何て言うのかな、ネガティブな受け取りはしなくていいというか、ま、ごく自然な感情なのかなと、まず思いましたね。
うん。 うんうん。はい。 うん。 うんうん。 うん、うーん。 はい。 うん、なるほど。あ、そうですよね。なんかね、同じくらいの歳の人が、ま、そういうのをやってたら、私もそういうブランドものにときめかないといけないのかなとか、なんか結構しょっちゅうチェックしなきゃいけないのかなとか、そういうなんだろう、美的感覚というか、価値観の方が、なんかこういちょっとなんか、ま、そう、なが似たようなアカウントの人が多いんですよね、雰囲気が。
うんうん。 うん。 うんうんうん。
なので、あの、ま、そっちの方に寄せた方が楽なのかな、みたいな風にも思っちゃったりとかして。うん。ま、でも高いんですよね、普通に。うん。
うんうんうん。 ま、シャネルとかだとそうですよね。バッグごじゅうまんえん以上とかしますよね。ひゃくまん50万から100万ですよね？多分。うん。
うん、う。 ね、しますよね。うん。 うんうんうん。とっか、うん。うん。
そうですよね。でもなんかあの、そういう雰囲気のものに、ま、自分も合わせなきゃいけないかなって、お事ですけどですけど、ま、合わせなきゃいけないってことはもちろんなくて
はい。 うんうん。 うんうん。
と、何だろう、それはなんか、自分がもう本当にしたいかどうか、自分がそういう女性になってみたいかどうかだと思うんですけれど、でもやっぱりこう、ちょっと似てる雰囲気のアカウントを見がちってことですよね？
うん。 ああ、うんうん。 ああ、なんか、多分アルゴリズムかなとは思うんですけど、あ、そういうのを見てたら同じような人がいっぱい出てきて、あ、こういう人って多くてマジョリティなのかなっていう感じにも、なんか、そういう気持ちなっちゃうんですよね。うーん。まあ、実際はね、違うかもしれないですけど。うん。
うんうん。 うんうん。 うんうん。 うんうん。でもそういう、あの、アカウントとかを見ていて、なんだろう、羨ましいとか憧れる気持ちはありますか？
はい。 あ、そうですね。なんか、ちょっと憧れますよね。あの、なんか、私もね、なんか、25歳とか、なんか、そういう節目とかの時とかにブランドバッグ買いたいなって思ってお金を貯めてたんですよね。なのに、なんか、まあ、いざ25になって、なんか、お金も貯まってってなっても、まあ、いる？みたいな感じになっちゃって。
ああ、うんうん。 はい。 うーん、まあ、高いですし、もうけ結構ちゃんと、なんだろう、一大決心しないと買えない額ですよね。
うん、そう。 あ、そうなんですよ、なんか vlog ではなんか一目惚れしちゃって悩んだ挙句買ったみたいな感じなんですけど、私もまあそういう風なもんかなと思って、まあお店とかに入って、でお金もね、一応持ってって、うーん、買えるけどまあちょっと試着してみても、「うーん、なるほど、可愛いけども」みたいな感じになっちゃって、でまあ実際そういうので買わなかった経験とかもね。あるんですけど、なんかこうやっぱ見てたら、まあちょっとキラキラしたいじゃないですか、なんか、キラキラできるのが羨ましいし、稼いだら、稼いだお金はそういうものに使うのが自然なのかなみたいな風にも、思っちゃうし、うん、難しいんですよね。うん。
うーん。 うーん。 うんうん。 うんうん。 うん。 うん、いや、そうです。いや、でもすごく、あの、お金の使い方とか、あの、買い物に対してあの堅実なお考えを持っているなと思って、うん、なんか、やっぱり衝動買いしてないじゃないですか。ちゃんと店舗まで行って現物は見てみるけど、やっぱりその金額の高さとかを見てちょっと立ち止まっちゃうんですよね。ほえ、本当にこの額出していいの？みたいな。
うんうん。 うんうん。 うん。 あ、そう。うん。 いや、そうなんですよね。なんか、そこまで、なんか、vlog とかで見るような、なんかこう、運命みたいな、なんかこう、魅力っていうのがね、なかなかビビッとこなかったもあるかもしれないですけど、でも、なんか、そういう人たちのね、価値観って結構、なんか、今年は20になりましたとか25の節目にこういうのを買いました、これからもう仕事頑張っていこうと思います、みたいな投稿を見たら、まあ、仕事を頑張ったらそういうものを記念に買って、あの、その記録っていうか、これから頑張るね、あの、モチベーションとかにもなったり、なんだろう、社会人として、そういうステップアップをするものなのかなみたいな風にも思っちゃって、まあ、でも一部の人なんですかね。そういうことするのって。
うんうん。 うん。 うん。 うんうん。 うん。 うん。 一部の人だと思いますね。あの、もちろんちょっといいお食事に行くとか、ま、本当多分10万円以内とかごまんえん以内で何か特別なプレゼントを自分にする人はいると思いますけど、それこそ、なんか、シャネルとかのバッグを節目節目に買うっていうのはやっぱり、あの、ネットで目立ってる人だけかなと思っていまして、普通、あの、言い方悪いですけど、結構やっぱ SNS でこれ買ったあれ買ったみたいな購入商品紹介する人って、まあ、もともとすごいお金持ちか、それかちょっとやっぱり、あの、金銭感覚というか物欲がバグってる人も多いと思うんですよね。正直なところ。なんうーん。なので、別に無理に真似しようと、あの、しなくていいというか、逆に、あの、すごくまともなお考えとかまともな金銭感覚を持ってるなと思って。
うんうん。 うんうん。 はい。 うんうん。 うん。 ああ。うんうん。 うんうん。 はい。 うんうん。 うんうん。 ああ。 なるほど。いや、やっぱり、うん。 うんうん。 うん。
実際、お店に足を運ばれて現物を見ても、まあ、可愛いとは思うけど、その、お金を出すまでのビビッと感は来ないってこと。で、そのそのビビッとっていうその感覚ってすごい大事だと思ってて、もしお店に行って、もうこれこれ、なんか、もう50万円払ってでも欲しいっていうそこまで感情が突き動かされるのなら、あの、その自分の感性に従って買った方が多分、あの、満足したり、それを持つことでキラキラした気分になれると思うんですけど、やっぱり、そのビビッとまでいってないっていうのが答えだと思いまして。
うんうん。 うーん。 あ、うんうんうん。 うんうん。 うん。 うんうんうん。 ああ、なるほど、そうなんですね。確かになんか、私のね、周りの友達でも、なんか、節目に例えば買ったりはしますけど、でも例えば3万円ぐらいのね、時計だったりとか、そういうので十分ですよね。なんか、周りもそんな高いものを買ってる子はいないし、なんか、まあでも、そうなのかなと思いつつも、街をね、歩いてたら結構ブランドのバッグとかって当たり前に持ってたりするじゃないですか。うん。なのでなんか、分からなくなりますけど、まあやっぱり、自分の気持ちとかね、あとは、まあ、そのまあ、どこかね、たまたますれ違った人の鞄を持ってるかとかそういうのよりかは、周りのね、友達とかとね、価値観も、まあ、あってて、それもまあ、そういうので、まあ SNS とかね、道歩いてる人に影響されるよりかは、身近な人と同じくらいの価値観が一番いいかなって今ね、ちょっと話してて思いましたね。
うーん。 うんうん。 うんうん。 うん。うん。 うん。 そうですね、やっぱネットで流れてくるものって結構、特殊な価値観とか環境にいる方も多いと思うので、なんか、私もそうした方がいいのかなとか、なんか、あまりこう真似しようとしたり、なんか、それが普通だとは思わなくていいと思いますね。その、ね、周りにいるお友達さんとか、やっぱ自分があの、生きてる中で出会える人の多分、価値観とか生活スタイルが一番あの、近いことが多いと思うので。うん、あまりこうね、ネットに合わせよう合わせようとしなくてもいいのかなとは思いますね。
うん。 うんうん。 はい。 うんうん。 うん。 うんうん。 う、うんうん。 うん。 うんうん。 うんうん。 ああ、確かにそうですよね。なんかやっぱネットで目立つっていうことはちょっと普通と違うから目立ってるっていう部分もあるし、うーん、なんか世間一般がね、そういう節目節目に高いものを買うのが、普通っていうわけではないようなね、気もしてきたので、うーん、なんかやっぱり、自分がね、ちゃんとこう、リアルでこう、普通に関われる範囲の人のね、あのまあ、そっちが普通だと思ってこう、いる方がいいですよね。うーん。
うん。 うんうん。 そうですね。まあ、でもなんかさっきちょちょろっと言ってたたまごっちくらいだったらそれは可愛いって思ったのなら多分きっとあの、可愛いっていう気持ちはあの、正直な気持ちだと思うのでそういうのはちょっと買ってね、あのちょっと気持ちをキラキラさせたり、日々の楽しみを増やすっていうのはいいんじゃないかなって思いましたね。
あ、うんうん。 うんうん。 あ、なるほど。うんうん。 うんうん。 あ、確かにそうですよね。なんかまあ、たまごっちはゲームで、いろいろな使い方ができてね、楽しいですし、なんかやっぱりそういうものをね、ちょっとかん考えてね、買ってみようかなって思います。ありがとうございました。